เรื่องจริง ๆ เรื่องจริง
ครับ อ คือผมเนี่ยนะครับ คือรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยนะครับ ตอนนี้เนี่ย อยากจะออมเงินนะครับ แต่ว่าบอกตรง ๆ นะครับว่า ไม่แน่ใจจริง ๆ ว่า คือจะเริ่มออมเงินสำหรับ แบบว่า คือแบบ สำหรับอะไร อย่างเงี้ย คือมันไม่มีเป้าหมายอะครับ ทีนี้ผมก็เลย เป็นคนที่แบบใช้เงินแบบสุรุ่ยสุร่ายเนาะ โดยส่วนตัวเนี่ยก็ ด้วยปัจจุบันด้วย มันก็จะมีแบบ social media อะไรต่าง ๆ ใช่ไหมครับ แล้วก็แอป คือแอปช็อปปิงด้วย อะไรอย่างเงี้ย แล้วก็ไลฟ์สดด้วย ทีเนี้ยไอ้ส่วนพวกนี้แหละครับมันทำให้บางครั้งเนี่ย คือเราก็ซื้อของไร้สาระเนาะ หรือของที่เราอยากได้อะเป็นประจำเลย ทีนี้จากที่ว่ากลายเป็นจะเก็บเงิน กลายเป็นว่าบางทีเนี่ยเงินไม่พอด้วยในแต่ละเดือน เพราะว่าซื้อของเนี่ยนะครับ อย่างเงี้ยก็เลยอยากจะสอบถามหน่อยครับว่า อยากได้แบบเทคนิคในการออมเงิน อะไรอย่างเงี้ย คือพอจะแนะนำได้แบ้ บ้างไหมครับ?
ค่ะ อืม ค่ะ อือฮึ อืม อือฮึ อือฮึ อืม อืม อืม ได้เลยค่ะ เข้าใจเลยนะคะ ว่าบางทีเราอาจจะแบบว่าดูพวกไลฟ์สด หรือว่าพวก เอ่อ พวก Social Media อะไรต่าง ๆ แล้วเราก็เห็นของที่มันชอบนะคะ เราก็อาจอยาก จะอยากซื้อนะคะ เพราะว่าเขาจะมีโพรโมชันอะไรต่าง ๆ ที่มันล่อตาล่อใจเรานะคะ ทำให้เราอยากจะซื้อ แล้วเราก็เริ่มอยากจะ ไม่ ไม่สามารถที่จะออมเงินของเราได้นะคะ ทำให้เราจะต้องจับจ่ายใช้สอยออกไปนะคะ อันเนี้ยก็เป็นเรื่องปกติเลยนะคะสำหรับคนทั่วไปในสังคมยุคนี้นะคะ ไม่ต้องกังวลไปนะคะว่าจะ เอ่อ จะทำไม่ได้จะออมเงินไม่ได้ เดี๋ยวเราอะจะมีวิธีแนะนำให้คุณนะคะ ทีเนี้ยก่อนที่จะแนะนำให้คุณน่ะนะคะ อยากจะสอบถามหน่อยได้ไหมคะว่าสถานการณ์การเงินตอนนี้ของคุณน่ะค่ะเป็นยังไงบ้างเหรอคะ มีรายได้ประมาณเท่าไร อ่า หรือว่าคร่าว ๆ ก็ได้นะคะ หรือว่าค่าใช้จ่ายมีอะไรไหม มีอะไรบ้าง หนี้ มีภาระหนี้สินอะไรหรือเปล่า อะไรประมาณนี้อะค่ะ พอจะบอกได้ไหมอะคะ?
อือฮึ ได้เลยครับ ตอนนี้เนี่ยนะครับ เป็นพนักงานออฟฟิศนะครับ ก็รายได้นะครับก็เดือนหนึ่งเนี่ยครับก็ประมาณ 25,000 นะครับ ก็จริง ๆ แล้วเนี่ยนะครับคือรายจ่าย อะไรเงี้ย ก็จะมีเกี่ยวกับพวกค่าหอนะครับ ค่าหอที่พักเนี่ยนะครับประมาณ สามพัน กว่าบาท รวมน้ำไฟแล้วก็ประมาณ 4 ถึง 5,000 เนี่ยนะครับ ก็ประมาณนี้นะครับรายจ่าย แล้วก็มีค่าเน็ต ค่าโทรศัพท์นิดหน่อยครับ แล้วในส่วนของหนี้สินเนี่ยนะครับก็จะมีหนี้บัตรเครดิตอยู่บ้างครับ แล้วก็ผ่อนเดือนละประมาณ 2 3,000 อะไรอย่างเงี้ยครับ ก็ ก็ประมาณนี้นะครับ อา ครับผม
อืม อืม อือฮึ อืม อืม อืม โอเคค่ะ ก็ถือว่า เอ่อ ก็เหมาะสม หรือว่าบาลันซ์กับค่าใช้จ่าย เอ่อ กับเงินเดือนของคุณนะคะ ก็ถือว่าก็ยังไม่เป็นภาระสักเท่าไรนะคะ แต่ว่าถึงยังไงก็แล้วแต่ ก็ยังมีค่าใช้จ่ายอยู่อะนะคะ ทีเนี้ยค่ะอยากจะสอบถามหน่อยสิคะว่า แล้วคุณพอจะมีเงินสำรองอยู่บ้างหรือยังคะ แล้วเงินสำรองนั้นน่ะ คุณเก็บไว้ในรูปแบบไหน แล้วสามารถนำออกมาใช้ได้ทันทีเลยไหมคะ? แบบนี้อะค่ะ
ครับ ก็เงินสำรองเนี่ย จริง ๆ แล้วเนี่ยครับ ก็คือไม่ ค ไม่มีเลยครับ ในส่วนของ อ่า ที่เป็นเงินที่แบบสามารถใช้ได้ทันที เพราะว่าผมเนี่ยก็จะเอาไปลงทุนหมดเลยครับ ในส่วนของเงินเก็บนะครับ ณ ตอนนี้เนี่ยครับ ก็คือเหมือนกับว่า พอ พอ ม เอ่อ การที่เวลาที่ตังค์เหลือเนี่ยก็เอาไปซื้อโน่นซื้อนี่หมดเลย อะไรเงี้ย แล้วก็ไม่มีเงินออมเลยอะครับ แบบเนี้ย คือมันก็ทำให้เครียดเหมือนกันนะครับ เพราะว่าก็จะใช้เดือนชนเดือน อย่างเงี้ย แต่บางทีที่เหลือนะครับจากเดือนที่แล้วก็จะเอาไปช็อปปิง หรือว่าเอาไปกินอะไรเนี่ย หรือว่าบางทีก็เอาไปเลี้ยงสาวหมด อะไรประมาณนี้อะครับ อา
อือฮึ อือฮึ อืม อือฮึ อืม อืม อา โอเค อย่างนี้นี่เองนะคะ แล้วพอจะบอกได้ไหมคะว่าการลงทุนของคุณน่ะมันเป็นรูปแบบไหนล่ะคะ เช่น ลงทุนหุ้น หรือว่าพวกพันธบัตรรัฐบาล หรือว่าอะไรต่าง ๆ แบบเนี้ยค่ะ พอจะบอกให้ได้ไหมอะคะ?
การลงทุนเนี่ยครับ ผมก็ได้ไปซื้อ เอ่อ เหรียญ Crypto เอาไว้นะครับทีละส่วนหนึ่งนะครับ ก็แบบว่า ก็เหลือก็ซื้อ อะไรเงี้ย ก็ซื้อไว้เรื่อย ๆ อะครับ อะไรประมาณนี้อะครับ อือฮึ
อืม อืม อืม โอเค ก็คือมีการซื้อสะสมเหรียญ Crypto เนาะ แล้วพอจะบอกได้ไหมคะว่าตอนนี้อะค่ะเราซื้อเหรียญ Crypto หรือว่า เอ่อ มัน มันไปอยู่ตรงนั้นน่ะประมาณเท่าไรเหรอคะ แล้วถ้าหากว่าเราถอนออกมาเนี่ยมัน คิดว่าเป็นเงิน หรือว่าขายเหรียญออกไปอะ ม คิดเป็นเงินสดประมาณเท่าไรเหรอคะ? พอจะบอกให้ได้ไหมอะคะ? แบบนี้อะค่ะ
คือตอนนี้ที่ ที่ฝากไปเรื่อย ๆ นะครับ ก็น่าจะราว ๆ ประมาณ เอ่อ ไม่แน่ใจนะครับว่า เป็นตัวเลขที่ชัดเจน แต่น่าจะประมาณ เอ่อ คือ 0.7-0.8 บิตคอยน์อะครับ ประมาณนี้อะครับ คือยังไม่ถึง 1 บิตคอยน์นะครับ ก็เก็บไปเรื่อย ๆ อะครับ อา ครับผม
อือฮึ อือฮึ อืม อืม อา โอเค ก็ถือว่า ก็คือเกือบ หนึ่ง บิตคอยน์เนาะ อ๋อ โอเคค่ะ ก็ถือว่า แต่ว่าเราก็ไม่มี ความคิดที่ว่าจะ จะขายมัน ใช่ไหมคะ เพราะว่าอาจจะแบบว่ารอเขาขึ้นไปเรื่อย ๆ ใช่ไหมคะ เพราะว่า เอ่อ ตอนนี้มันก็มี แนวโน้มว่า อ เอ่อ เหรียญมันจะขึ้นไปเรื่อย ๆ ใช่ไหมคะ ก็เลยอันนี้อาจจะแบบว่า ไม่ใช่ ถ้าสมมติว่าในกรณีที่บอกว่ามีเหตุฉุกเฉิน คุณจะไม่ ไม่เบิกเงินก้อนนี้มา หรือว่าขายเหรียญ Crypto เหรียญนี้ ถูกต้องไหมคะ แบบนี้ใช่ไหมคะ?
ประมาณนี้ ครับ ครับ ก็ อ่า ด้วย ด้วยความตั้งใจจริงเนี่ย ก็ไม่อยากที่จะขายอยู่แล้วครับ อยากที่จะเก็บไว้อย่างเดียวครับ เพราะว่าซื้อมานานแล้ว แต่ซื้อทีละนิดครับ แบบหลักพันถึงหลักหมื่น อะไรอย่างเงี้ย ซื้อเก็บทีละนิดละนิดไปเรื่อย ๆ ครับ เพราะว่าคือเอาไว้แบบ เหมือนกับว่าเป็นทรัพย์สินเอาไว้ เก็บเอาไว้อะครับ แต่ว่าก็ไม่แน่นะครับ ถ้าเกิดว่าอับจนหนทางจริง ๆ ก็อาจจะขายเพื่อเอามากิน อย่างเงี้ย แต่ตอนนี้ยังไม่มีความคิดครับ
อืม อืม อือฮึ อ้อ อืม อือฮึ อืม เข้าใจค่ะ อืม อา โอเคค่ะ เข้าใจแล้วค่ะ คือตอนเนี้ยก็ยังไม่มีความคิด เพราะฉะนั้นน่ะก็ตัดเรื่อง ค เขอะ ขอ ของเหรียญ Cryptocurrency ไปก่อนเนาะ แล้วทีเนี้ยค่ะ สอบถามหน่อยสิคะว่า แล้วมีเหตุฉุกเฉินแบบไหนที่คุณกังวลมากที่สุดไหมคะ อย่างเช่น ค่ารักษาพยาบาล หรือว่าตกงาน หรือว่าเจ็บป่วย หรือว่าอะไร อ่า หรือว่าอาจจะเป็นพวกค่าเทอมลูก หรือว่าอะไรต่าง ๆ แบบเนี้ย เป็นต้นค่ะ พอจะมีไหมอะคะ แบบเนี้ยค่ะ?
ครับ จริง ๆ ก็คือตอนนี้เนี่ยนะครับไม่มีครับ เพราะว่าคือโสดครับ แล้วก็คือยังไม่มีลูกนะครับ แล้วก็มีอย่างเดียวก็คืออาจจะเป็นแบบเลี้ยงสาว ๆ อะไรเงี้ยครับ ที่แบบเราแอบชอบ อะไรเงี้ยครับ ก็มีบ้าง แต่ว่าก็ไม่ได้ว่า เอ่อ เยอะอะไรมากมายครับ อา ประมาณนี้ครับ อือฮึ
อืม อืม อืม อืม อา โอเค ก็ ก็อันนี้ก็ถือว่าเป็นการซื้อความสุขของเราเนาะ ก็อาจจะมีเลี้ยงคนรักที่เรารักบ้างนะคะ อันนี้ก็เข้าใจเลยอะค่ะ เอ่อ แล้วถ้าอย่างงั้นน่ะค่ะ พอ พอจะสอบถามอีกหน่อยได้ไหมคะ เพื่อจะได้วางแผนให้คุณถูกต้องค่ะ แล้วคุณอยากจะมีเงินสำรอง เอ่อ เท่าไร หรือว่าระยะเวลาแบบไหน เร็ว ๆ นี้หรือว่าค่อย ๆ เป็นค่อย ๆ ไปเหรอคะ?
ครับ ก็จริง ๆ ครับ คือในการที่จะออมเงินสำรอง อะไรเงี้ย ตอนนี้ก็ได้แต่ตั้งเป้าเอาไว้ก่อนเนาะ เพราะว่าโดยส่วนตัวไม่เคยทำได้เลย พอมีเงินเก็บเนี่ยก็เอาไปใช้ทำนู่นทำนี่ กินนู่นกินนี่ หรือซื้อของที่ชอบหมดเลย ก็เลยตั้งเป้าว่าอยากจะลองเริ่มออมดูอะครับ แต่ยังไม่ได้กำหนดนะครับว่าจะต้องแบบได้เท่านั้นเท่านี้ อะไรอย่างเงี้ย คืออยากจะแค่แบบว่าให้เริ่มออมได้ก่อน อะไรอย่างเงี้ย พอจะเป็นไปได้ไหมอะครับ?
อืม อา โอเคค่ะ คอจะเข้าใจปัญหาของคุณคร่าว ๆ ทั้งหมดแล้วอะนะคะว่า คุณเองอาจจะยังไม่ได้มีแผนที่แน่ชัด หรือว่าแน่นอนว่า เออ สำรองเงินสักเท่าไร เพราะว่าเราก็ยังไม่รู้ว่าเงินเก็บของเราจะมี เอ่อ หรือว่าเหลือจากแต่ละเดือนเท่าไรเนาะ ก็เลยยังไม่รู้ว่าจะออมแบบไหนดีถึงจะเหมาะสมนะคะ ถ้าอย่างงั้นค่ะ เออ ก็ถือว่าต้อง เอ่อ เป็นอะไรที่บอกว่าดีมาก ๆ นะคะที่คุณน่ะค่ะตระหนักถึงปัญหา แล้วก็ต้องการเริ่มต้นในการสร้างวินัยทางการเงินอะนะคะ อันเนี้ยก็ขอชื่นชม แล้วก็เป็นกำลังใจให้คุณด้วยนะคะ การที่คุณน่ะค่ะยอมรับว่า มีการ ใช้จ่ายที่ฟุ่มเฟือยเป็นประจำ อันเนี้ยถือว่า เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีแล้วอะค่ะ สถานการณ์ตอนนี้ของคุณนะคะ มีทั้งส่วนที่น่ากังวล แล้วก็ส่วนที่แข็งแกร่งค่ะ คือคุณน่ะค่ะมีสินทรัพย์แบบ Cryp Crypto จำนวนมากเลยนะคะ แต่ว่าสิ่งที่จำเป็นที่สุดตอนนี้ก็คือ อ่า การสร้างตาข่ายนิรภัยในรูปของเงินสดค่ะ ขั้นตอนที่จะแนะนำก็อย่างงี้แล้วกันนะคะ อืม อย่างเช่น เอ่อ จะเป็นขั้นตอนสู่การมีเงินสำรองฉุกเฉินนะคะ ให้คุณค่ะ เอ่อ การซื้อของไร้สาระจากการดูไลฟ์สด หรือว่า Social Media ค่ะ อันเนี้ยค่ะ ก็ถือว่าเป็น ม ปัญหาใหญ่ที่สุดเลยค่ะ ที่มันจะส่งกระ เอ่อ ผลกระทบต่อกระแสเงินสดของคุณโดยตรงค่ะ ก็อาจจะ วิธีแก้นะคะก็อย่างเช่น เราอาจจะ อันฟอลโลว์ mute หรือว่าบล็อกบัญชี หรือว่าเพจที่มันเป็นต้นเหตุของการกระตุ้นซื้อของที่ไม่จำเป็น รวมถึง เอ่อ ปิดการแจ้งเตือนจากแอปช็อปปิงนะคะ แล้วก็ตั้งกฎเหล็กเลอ เหล็กเลยว่า ห้ามซื้ออะไรก็ตามที่เห็นในโซเชียลมีเดีย หรืออาจจะใช้แบบนี้ก็ได้ค่ะ กฎรอ 4 4 8 ชั่วโมงนะคะ หากว่ายังอยากได้อยู่ก็ค่อยตัดสินใจหลังพ้นจาก 48 ชั่วโมงไปแล้วนะคะ ซึ่งส่วนใหญ่นะคะอาการเนี้ยมันจะเกิดได้ เอ่อ ที่เกิดอยากค่ะ มันจะหายไปแล้วค่ะ อืม ที่อยากจะได้นะมันจะหายไปแล้ว แล้วทีเนี้ย เอ่อ ก็ตัด ส รายจ่ายส่วนอื่น ๆ ที่มันไม่จำเป็น ที่ ห ที่คิดว่า อ มันพอจะทุ เอ่อ มันตัดออกได้บ้าง อาจจะแบบเลี้ยงสาว ๆ ให้น้อยลง อะไรก็ได้นะคะ อาจจะแบบใช้จ่ายที่ พยายามที่จะไม่ใช้จ่ายบัตรเครดิต พยายามใช้เงินสดแทน เพราะว่าการที่เราอะพยายาม เอ่อ จ่ายเงินสดออกไป เราจะรู้สึกว่าเงินของเราอะมันค่อย ๆ พร่อง เราจะรู้สึกเสียดาย แต่พอเราใช้บัตรเครดิตใช่ไหมคะ เราจะไม่รู้สึกว่าเงินของเราออกไป เพราะฉะนั้นน่ะมันก็เลยเป็นการที่ทำให้เราไม่ ไม่ระมัดระวังในการใช้เงินนะคะ อะไรแบบเนี้ยค่ะ อืม แล้วทีเนี้ยค่ะ ก็ให้คุณน่ะกำหนดสัดส่วนในการเงินนะคะ ก็อย่างเช่นปรับสูตรเป็น เอ่อ 50:30:20 50% สำหรับการใช้จ่ายที่จำเป็น เช่น ค่าอาหาร ค่าเดินทาง ค่าผ่อนหนี้ อีก 30 นะคะ ก็ ฮ เป็นค่าใช้จ่ายส่วนตัวนะคะ เอ่อ แล้วอีก 20% น่ะก็ให้คุณน่ะเอาไว้เป็นเงินออมหรือว่ากองถูกฉุกเฉินนะคะ อะไรแบบนี้ค่ะ พอจะได้ไหมอะคะ?
อือฮึ อือฮึ ครับ ครับ อือฮึ อือฮึ อืม อือฮึ ครับ อือฮึ ครับ อืม อืม โอ้โฮ ก็รู้สึกว่ามีหลายอย่างเหมือนกันนะครับที่ทำได้เนี่ยนะครับ ไม่ว่าจะเป็นส่วนที่ทำได้ง่ายที่สุดเนี่ยก็คงต้องลดในเรื่องของการเลี้ยงสาว ๆ เนาะ บางทีที่แบบว่าเรามัน มันอาจจะเป็นค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นจริง ๆ เนาะ อันนี้ก็อาจจะทำได้ แล้วก็ในเรื่องของการที่ช็อปปิงออนไลน์ด้วยอะครับ ก็อันนี้เนี่ยน่าจะหนักสำหรับผมเลย ก็หนักหน่วงอยู่ครับ ก็กำลัง คิดอยู่นะครับว่าจะลดยังไงดี เพราะว่าคือใน ในส่วนของพวก อ่า ไลฟ์สดหรือแอปอะไรเนี่ย มัน มันชอบมาแบบยั่วยวนใจเหลือเกิน อะไรอย่างเงี้ย พอจะมีเทคนิคแนะนำไหมครับ หรือว่าต้องลบแอปไปเลย หรือยังไงดีครับ?
อืม ค่ะ ค่ะ อือฮึ ใช่ค่ะ อืม ค่ะ อือฮึ อา ค่ะ ถ้าหากว่าไม่อยากจะลบแอปนะคะ เวลาที่เราเห็นว่าของชิ้นไหนที่เราอยากจะได้ค่ะ สมมติว่ามีมูลค่า ฿5,000 แทนที่เราจะซื้อ ใช่ไหมคะ เราก็ย้ายมันเป็นเงินออมอะค่ะ เอ่อ ก็อันเนี้ย ฿5,000 ก็ ข เข้าไปชิ บัญชีเงินออม ไรแบบเนี้ย แล้วก็ตั้งเป้าว่า จะ ข ซื้อของชิ้นไหนที่มันใหญ่ ๆ แบบอาจจะเป็นบิตคอยน์ก็ได้นะคะ แบบเนี้ย แล้วก็จะทำให้เราอะมีเงินออมได้มากขึ้น แล้วก็ประหยัดค่าใช้จ่ายได้มากขึ้น อะไรแบบเนี้ยค่ะ
อืม โอ้โฮ วันนี้ได้คำแนะนำดีเยอะมาก ๆ เลย เดี๋ยวจะลองไปปรับใช้ดูนะครับ ขอบคุณมาก ๆ เลยนะครับ
ได้ค่ะ เป็นกำลังใจให้คุณนะคะ สวัสดีค่ะ